Ну, это тоже манипулятивные такие моменты, поэтому, а, я считаю, что это неплохо, то что ты вот так вот ответила бабушке, ты не переходила на личности. А, да, это было более такое жесткое отстаивание границ, но это было жесткая реакция на не менее жесткую, а, и абсолютно, а, неожиданную критику.
Мгм. Верно. Мгм.
Ам, из вариантов, как можно- возможно над этим проработать с бабушкой- это, ам, попробовать просто по душам с ней поговорить и сказать ей честно и открыто, что, а, часто она говорит что-то обидное, может быть даже, она не специально это делает, но, а, тебе неприятно. И ссориться, и портить отношения с ней тебе не хочется, но и слышать какие-то такие обидные фразы, особенно когда ты с распростертой душой к ней, а, тебе не хочется. Поэтому у нее есть вариант либо <chuckles>
Ну-ка. М.
просто промолчать, а, либо спросить у тебя, нужен ли тебе какой-то сейчас, а совет, или хочется ли тебе услышать критику. А, но есть вариант, где там для бабушки это будет обидно там в смысле, а: "Й я должна спрашивать у тебя разрешения <chuckles> по поводу критики?" А, в какие-то моменты лучше действительно, ну, как говорится, выбирать свои битвы. И, а, в какие-то моменты, может, можно ее и проигнорировать, как бы сделать вид, что ты ничего не услышала. А, но если это действительно будет тебя удручать, то можно даже показать каким-то моментом. Ам, если разговор не поможет, то можно даже на какое-то время немного отдалиться. И показать, что, ам: "Я хочу, чтоб наши отношения приносили и мне, и тебе удовольствие, но если это только в ущерб мне и в радость тебе, то и мне так не нравится". И может быть такой метод ее заставит задуматься.
Мгм. Н-да. Мгм. Мгм. Да, ты знаешь мгм, да, ты знаешь, это действительно хороший совет. Спасибо тебе большое. Мы так красиво подытожили мою ситуацию, что, пожалуй, я поговорю с ней в спокойном тоне, когда это будет никак не относиться к какому-то следующему случаю нашему. Спасибо тебе.
Да, я думаю, лучше дождаться, когда будет у обоих хорошее настроение. И желаю тебе в этом удачи. Пока-пока.

Ну да, это такая очень колкое замечание и действительно, как ты подметила, неуместное. Но вот эти вот слёзы и, там, демонстративное показание, что я обиделась- это манипуляция.
Да, точно.
А, потому что, как говорится, лучше, э, защита- это нападение. А если нападение не сработало, то лучшая защита- это прикинуться жертвой. А, как бы. Да. А, и я думаю, что если бы ты сразу обиделась, то бабушка сказала бы что-то из серии: "На обиженных воду возят". А.
Да, так и было. сто процентов. Да, она так и сказала. Она сказала: "Ты не поняла шутки. Я пошутила насчет твоего голоса". Она сказала: "Ну, это же шутка".